Tama, totoo po 'yan. Oo, parang ewan ko ba. Parang sila rin po kasi 'yong gamot din sa stress, <chuckles> gano'n. Sila po kasi minsan gumagawa sila ng solusyon para mawala po 'yong stress natin. Kaya, sobrang thankful din po tayo sa mga partner talaga natin. Kasi minsan tayo po hindi po natin alam kung paano po mawala 'yong stress na 'yon. So, minsan parang ayan tuloy bibilihan po tayo ng pagkain maski rin po tayong hindi natin alam kung anong pagkain 'yan. Kung ano na lang po 'yong ihanda niya 'yong pa'no po 'yong pakitungo, alaga, nawawala ng po stress 'yong natin, 'di ba? po papaalam na rin po ako sa inyo. Grab mm. Salamat din po sa oras mo. Sana po. Sige po, salamat.
Oo. <laughs> Oo. Mm, oo nga. Mm, oo, Sobra po. Oo, totoo 'yan. <laughs> Oo, oo. Totoo 'yan, ayun po. <laughs> Maraming salamat po. Sana makausap ko ho kayo ulit. Okey po, <laughs> salamat po, paalam.